À, bạn này, gần đây ấy, thì, kiểu, bạn cảm thấy như thế nào về cái việc mà dùng mạng xã hội nhỉ, kiểu, nó có bị ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bạn như thế nào?
Cũng có nha, thực sự thì, ờ, mạng xã hội nó cứ giống như là một cái thế giới song song với thế giới thực vậy đó. Ở trên đó thì, ờ, nó lại đưa ra những cái điều, kiểu như là, ai cũng chọn những cái nội dung là đẹp nè, những cái gì hay, thế là người ta đưa lên, và, ừm, mình thấy là nó cũng khá là hấp dẫn luôn đó. Ờ, nhiều khi á hả, mình, ờ, mở mạng xã hội mình coi rồi quên mất thời gian luôn à bạn.
Đúng nhỉ. Ờ, đúng đấy, kiểu, xem mà, kiểu, quên mất thời gian luôn, có thể một lần mở ra mà xem đến khi vài tiếng được luôn ấy chứ nhỉ. Thế thì, kiểu, ờ có phải là, cái kiểu, người làm dùng mạng xã hội nhiều hơn là bạn nghĩ không? Kiểu như là, nó chiếm nhiều hơn ra là bạn nghĩ không? Mà, kiểu, cái cảm giác lúc đó của bạn cảm thấy thế nào?
Ừm. <laughs> Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, thật ra là cũng có nha, cũng có những lúc như vậy. Ờ, nói chung là cũng không phải là thường xuyên lắm, nhưng mà đôi khi á, à, mình, ừm, ví dụ chủ đích của mình là vào mạng xã hội để mình tìm kiếm thông tin gì đó chẳng hạn. Như là hôm trước nha, mình nhớ là mình cần một cái, a, ờ, cần một cái hướng dẫn về thiết kế, a, thế là mình mới lên mạng xã hội ra là để mà mình chủ đích của mình là để tìm cái cái cái nội dung để mà dạy về thiết kế đó. Nhưng mà một hồi thế là mình lướt xem, a, trang mua sắm nè, ờ, mình lướt xem rồi là News Feed của mấy bạn nè, rồi cái là mình lướt sang những cái video ngắn khác, tự nhiên nó lại mất hết thời gian, rồi còn lấn luôn vào cái phần mà mình lẽ ra là mình dành cho công việc thiết kế này đó bạn.
Ưm hừm. Mình đấy. Ờ, đúng rồi đó. Đợt đấy là một cái việc mà rất là nhiều người gặp phải luôn á. Mình vào mạng mình vào cầm điện thoại vì một cái mục đích này, mục đích phục vụ cho công việc của mình. Nhưng mà lúc sau mình cứ, gọi là, xem lại về cái giải trí video ngắn các kiểu ha. Chung là cũng rất là nhiều người gặp phải giống bạn luôn ấy. Thế thì nha, không biết là hỏi bạn này, một ngày bình thường của bạn ấy, ở trên mạng xã hội nó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?
Ừm. Cũng đúng đó. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm. Một ngày bình thường, à, của mình ở trên mạng xã hội thì, à, thường á, là mình sẽ lên đó để mình, à, đọc thông tin, à, mình đọc tin tức. Bởi vì nói đúng ra đó nha, mạng xã hội là cái nơi mà tin tức đưa ra nhanh nhất luôn. À, có cái tin gì mình thấy ha, chừng 1 phút, 2 phút thôi là mạng xã hội cập nhật liên tục à. Mà bởi vì cái tính năng mà cập nhật liên tục của nó đó, nó mới hấp dẫn mình. À, là bởi vì <laughs> ờ, tức là nhiều khi cái tính của mình thì kh kh không phải là nhiều chuyện chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì mình thấy là tin tức đưa lên đó, thứ nhất là nó hấp dẫn nè, cái thứ hai cập nhật liên tục, cho nên nhiều khi mình cũng lên mình hóng hóng coi có cái gì mới hông? Đó, rồi có có cái gì hay hông? Đó, kiểu kiểu như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ nó, à, nó là nơi để mà, à, chia sẻ không chỉ là thông tin nữa, mà còn, à, rất là đa nhiệm như là bạn có thể mua sắm nè, bạn có thể giao tiếp với bạn bè nè, bạn có thể vào những cái hội nhóm cùng sở thích nè. Nói chung là rất là đa dạng, cho nên là thực sự nó cũng ích đó bạn.
Ừm. Đúng rồi này. Ừm, đúng rồi, cứ cập nhật liên tục ha, ờ, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, hoàn toàn chính xác luôn. Mạng xã hội thì, kiểu, rất là hay cập nhật tin tức mà, nên là, kiểu, mình lướt mãi mà có khi còn chả hết được tin tức luôn. Mà, kiểu, mạng xã hội có thể giúp mình làm được rất là nhiều thứ luôn, từ mua hàng này, cập nhật tin tức, kết nối với mọi người các kiểu mà, có đúng không này? Thế thì không biết nha, một ngày của bạn ấy, thì bạn có là dành ra một cái khoảng thời gian, kiểu, mình tự dành ra một khoảng thời gian để mình lướt mạng xã hội không? Hay là, kiểu, mình bạn sẽ thường dành thời gian lướt mạng xã hội vào những lúc nào nhỉ?
Ừm. Ừ, đúng á. Ừm. Đồng ý. Ừm. Thường á nha, thì, ờ, sau khi mà mình, ờ, thức dậy xong á, là tự nhiên là mình lại có cái thói quen là mình ôm cái điện thoại mình check coi sau một đêm mình ngủ dậy hả, có cái drama nào mới hông á, để mà cần phải hóng hông nè. Cái xong rồi là mình á hả, à, lướt xem bạn bè có đi đâu, làm cái gì hông, nhất là sau cuối tuần chẳng hạn. Là thế nào cũng có bạn đi du lịch, rồi, ờ, tiệc tùng này nọ, mình xem coi có ai quen hông. Đó, cái là ừm.
À. Đúng rồi, đúng rồi, để cập nhật tin tức ha. Ờ.
Ừm, thật rồi trong ngày thì nhiều khi cũng có những cái lúc như vậy á, bạn, những cái lúc nghỉ nghỉ trưa, nghỉ giữa giờ này nọ đó.
Ừm, ừm, đúng rồi. Nhưng mà những cái lúc đó ấy thì, kiểu, bạn có đặt ra một cái giới hạn về về cái việc mà mình sẽ dừng lướt mạng xã hội hay không? Hay là, kiểu, mình lướt mà nó cứ cuốn, cuốn, cuốn, cuốn, cuốn đi mãi luôn?
Ừm. Ừm. Đúng mà là lúc trước, ừm, à, kiểu như là, ừm, bị hấp dẫn quá là mình hay cuốn đi, hay bị cuốn đi như là bạn nói vậy đó. Nhiều khi á, ừm, như là mình kể ha, mình bị cuốn vào mà quên mất công việc nè, hoặc là, hừm, mình bị cuốn vào rồi á hả mình bị dôi cái thời gian ra hơn là mình nghĩ. À, cho nên sau đó á thì mình cũng có nhìn lại rồi bạn, bây giờ mình có giới hạn rồi ha. Ví dụ như là mình cũng cài đặt ở trong cái điện thoại đó, ví dụ như là mình, à, mình mình cài đặt là mình sẽ sử dụng mạng xã hội là trong vòng 30 phút chẳng hạn, thì sau 30 phút á là nó sẽ sẽ tự nó tắt đi cái mạng xã hội đó. À, thì lúc đó giống như là một cái hình thức nhắc nhở vậy á bạn.
Đúng rồi. À. Ồ. Đúng rồi, rất là hay luôn. Nhưng mà, kiểu, khi mà hết 30 phút nha, mà, kiểu, nó tắt ngay cái mạng xã hội ấy để nhắc nhở mình á, thì, kiểu, bạn có, gọi là, ngừng lướt mạng xã hội hay không? Hay là, kiểu, bạn sẽ phớt lờ cái tin nó đi và lướt tiếp?
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, thực sự á thì, ờ, đương nhiên là cái app thì nó chỉ mang tính chất là nhắc nhở thôi, còn lại thì là cái tính kỷ luật của mỗi người nó như thế nào. À, thì nói chung là, ừm, nếu như mà trong vòng 30 phút đó đó, mình vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề mà mình đang tìm kiếm, ví dụ mình thực sự mình đang lên đó để tìm kiếm một cái vấn đề gì đó, mà sau 30 phút mình chưa giải quyết được nó á, thì mình sẽ tiếp tục nha bạn. Còn nếu như mà, ừm, mình chỉ lướt chơi chơi thôi á, thì 30 phút là mình sẽ ngưng.
Đúng rồi, rất là đúng luôn. Thế thì với cái việc mà mình lướt mạng xã hội như thế ấy, có khi nào mà, kiểu, bạn bị cảm giác như là mình đang bị cuốn theo vào trong cái thế giới mạng xã hội nhiều quá không? Và, kiểu, không biết là có một cái lúc nào ấy, một cái khoảnh khắc nào mà, kiểu, bạn nhận ra là mình thực sự cần phải tạm lời khỏi mạng xã hội hay không bạn?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, cũng có chứ bạn, thì, ờ, như là mình chia sẻ đó, mạng xã hội là nơi để mà người ta đưa ra những cái hình ảnh đẹp. À, có thể là, ờ, đôi khi nó, ơ, nó vượt quá cái khả năng của bản thân, ví dụ như là, ờ, mình thấy người ta đi du lịch châu Âu chẳng hạn, à, hay là mình "Ôi! Thích quá, mình cũng muốn đi du lịch châu Âu." À, hay là thấy người ta mua những cái món đồ hiệu chẳng hạn, á, cái mình lại cũng "Ôi, đẹp quá! Cái này mình đeo vô thì sao?", hoặc là m người ta mua sắm những cái món, gọi là, giá trị lớn như là nhà cửa hay là những cái vật dụng gì đó, ờ, tự nhiên nó tạo cho mình một cái sự kích thích. Và cái sự kích thích ở đây á, đôi khi nó nó sẽ có ý nghĩa là tích cực, nếu như mà mình đặt cái mục tiêu đó để mình cố gắng, mình phấn đấu, à, nhưng mà nó sẽ tiêu cực khi mà mình đưa nó ra là cái, ưm, cái việc so sánh để mình tự ti về bản thân và hoàn cảnh của mình. Đó, ưm, cho nên là mình đã từng rơi vào cả hai trường hợp luôn.
Tưởng <laughs> <laughs> Ừm. Ừm. Đúng. Ừm, đúng rồi này. À, nói chung là, kiểu, nếu mà mình không biết cách dùng mạng xã hội đúng đắn ha, thì mình có khi rất là dễ rơi và, kiểu, bị khiến cho mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến mình nữa ấy bạn nhỉ? Thế thì bạn sẽ thường dùng cái cách gì ấy để có thể là tách bản thân ra khỏi mạng xã hội, khi mà, kiểu, mình thực sự cần phải tập trung vào đời thật của mình?
Ừm, ừm. Đúng đó. Ừm, nói chung là, ưm, ừm, bạn cần phải có ý thức cá nhân là chính. Đó, bởi vì, ờ, cái việc mà sử dụng, ờ, mạng xã hội á, là cái sự chủ động của bạn, thì cái việc mà dừng s sự sử dụng đó cũng phải là chủ động của bạn. Chứ thật sự bây giờ thì cũng không có ừm, riêng cá nhân mình thì cũng không phải là cái độ tuổi để mà ai đó nhắc nhở hoặc là ra hình thức kỷ luật với mình hết. <laughs> Ví dụ như con á, thì ba mẹ còn có những cái quy định này ha, quy định kia, nhưng mà bây giờ đối với cái người trưởng thành rồi nè, à, và mình không có cái sự tự chủ về bản thân của mình, thì đó chính là cái lỗi của mình rồi. À, rồi ừm. À, đúng rồi, mình phải tự chủ trong việc đó, khi mà mình thấy là mình đang sử dụng mạng xã hội, à, và, ừm, nó đang ảnh hưởng tới mình rồi đó, thì mình phải ngưng lại.
Ờ. Ừm. Đúng. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ưm, ừm. Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn đó, nên là cái việc tự chủ đó rất là quan trọng ha. Đúng rồi, bạn nói rất là đúng luôn á. Thế thì nếu mà khi mà bạn muốn có thể dành thêm một thời gian cho bản thân hay là gia đình của bạn ấy, thì không biết là bạn có cái thói quen nào có thể giúp là tránh bị phân tâm bởi điện thoại không?
Ừm, có chứ. Ví dụ như là, ừm, nhà mình á, thì có những cái nguyên tắc là trong những cái giờ sinh hoạt chung, ví dụ như là giờ ăn nè, hoặc là những cái giờ chơi, ờ, sẽ có một cái giờ á, gọi là, nói chung là cũng có giờ để coi TV chứ. Mình cũng đặt ra cái giờ là giờ các con được coi TV nhưng mà sẽ có những cái giờ gọi là giờ chơi, ví dụ như là chơi cờ nè, chơi xếp hình nè, tức là những cái đó nó không được ờ, ờ, không có sử dụng mạng xã hội cũng như là không có sử dụng thiết bị điện tử. Thì những cái thời gian đó là mình sẽ để điện thoại hay là những cái thiết bị đó, ờ, nó ở một cái vị trí mà thật ra mình cũng hông có quan tâm tới nó nữa.
À, đúng rồi. Ừm. Ồ! Hay thế! Ừm, rất là hay luôn. Nói chung là mình sẽ để điện thoại ra xa thì có khi là, kiểu, mình sẽ không chú ý đến cái điện thoại đâu và sẽ không cần phải cầm điện thoại lên mà lướt ha. Ờ, thế thì hỏi bạn nha, bạn thấy rằng ấy, là, kiểu, so với trước đây ấy, thì bạn thấy cái thói quen mà dùng mạng xã hội của bạn nha, nó có cái sự thay đổi không? Gọi là thay đổi như thế nào nhỉ?
Ừm. Ừ. Ừm, ừm, đúng rồi. <laughs> Ờ, nói chung là nó cũng theo từng giai đoạn á bạn. Ờ, mình thì, ờm, ví dụ như là cái thời mà, ờm, mạng xã hội nó mới ra đời á thì đương nhiên là nó mới lạ, nó hấp dẫn mà cái lứa tuổi của mình lúc đó thì nó cũng còn trẻ nữa. Đó, cho nên là cái sự tự chủ của mình trong giai đoạn đó nó chưa cao. Ờ, phải nói là khi mà mình sử dụng, ờ, mạng xã hội ở trong cái, ơ, cái thời điểm đó vừa chưa lập gia đình nè, tuổi thì trẻ nè, mà sức hấp dẫn thì lớn, nói chung trong cái giai đoạn đó là mình cũng hơi thiếu kiểm soát thiệt. Đó, nhưng mà sau đó khi mà mình ừ, đúng rồi, khi mà mình lớn lên nè mình lập gia đình rồi mình có con cái đó, ờ, thì đương nhiên là cái, ờ, cái sự bận rộn ở trong cuộc sống nó cũng không cho phép mình sử dụng cái mạng xã hội nhiều. Mà khi mà con cái nó lớn lên lần nữa nha, thì lúc này bạn sẽ hơi rảnh rồi, thế là bạn, ờ, <laughs> ơ, lướt mạng xã hội nhiều hơn m chút chứ cũng không nhiều như hồi xưa. <laughs> Ờ.
Thiếu cái sự tự chủ ha, ừm. .Đúng á nhỉ? <laughs> À! Ừm, đúng rồi, bởi vì là, kiểu, mình đã có một cái khoảng thời gian là mình quen với việc là không sử dụng mạng xã hội nhiều rồi mà, nên là, kiểu, mặc dù là có thời gian rảnh ch hạn, nhưng mà c cái thói quen mà theo dõi mạng xã hội của bạn nó cũng không, gọi là, nhiều như hồi xưa nữa nhỉ? Thế thì nha, bạn cũng nói là, kiểu, hồi xưa là bạn cũng rất là hay xem mạng xã hội ấy và cái sự, gọi là, tự giác của mình nó không có nhiều ấy, thì cũng thể đã có một cái lần nào mà, kiểu, bạn đã từng cảm thấy là mình xem điện thoại rất là nhiều và nó ảnh hưởng khá là xấu đến mình không? Lướt mạng xã hội hay là nhận những cái tin tức ập đến mình nhiều quá ấy, khiến cho mình cũng cảm thấy là bị ảnh hưởng xấu không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, ừm. Cũng có chứ bạn. Ờ, ví dụ như hồi đó đó là, ừm, cái thời mà mạng xã hội Facebook này nọ mới ra đời đó, ờ, thì, ừm, thì mình, kiểu như mình, ờ, lên ở trên máy tính á, để mà làm việc ha. Để nói cũng không phải làm việc nữa, lúc đó là đang đi học. Đang đi học thì phải đi luyện thi, gọi là, thi đại học này nọ đó. Ờ, thì đó đó nhiều khi mình lướt mạng xã hội rồi mình cứ lướt lơ lướt lơ ở trong đó, xong rồi mình chơi những cái game ngắn mà nó, ờ, nó nó nó suggest ra đó. Đó, thế là rất là mất thời gian và thực sự là nó cũng có ảnh hưởng tới việc học của mình đó bạn. Và khi mà mình nhận ra nha, là nó đang ảnh hưởng tới việc học của mình, là, ừm, lẽ ra trong cái khoảng thời gian đó mình đặt mục tiêu là mình phải học thuộc bao nhiêu đây rồi nè nhưng mà mình thấy mình không có hoàn thành được. Lúc đó là mình mới nhận ra vấn đề là mình phải, ờ, ngưng bớt cái thời gian sử dụng mạng xã hội lại đó bạn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm. Hoàn toàn chính xác luôn. Thế cho bạn có thể thử xét tỉ lệ đi, thì cái bạn muốn là cái tỉ lệ mà mình gọi là, ờ, cân bằng thời gian dùng mạng xã hội này, với cuộc sống thật ấy, thì sẽ là bao nhiêu, bao nhiêu nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm, thực sự thì, ờm, mình nghĩ cái thời gian mà lướt mạng xã hội chỉ đơn thuần là để giải trí thôi đó, thì chỉ nên từ 30 cho đến cao lắm là 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. À, còn nếu như mà bạn có cái, a, ừm, tại vì nhiều người người ta cũng dùng mạng xã hội để làm mà làm việc mà bạn, ví dụ như là họ quảng cáo nè, hoặc là họ lên đó họ, ờ, học, ờ, trực tuyến hay là họ làm việc online chẳng hạn, thì cái việc mà lên mạng xã hội cũng rất là cần, cái đó thì có thể là nó chiếm nhiều thời gian hơn. Còn nếu bạn chỉ đơn giản lên đó chỉ mà, à, để xem tin tức hay là nhìn những cái, ơ, hình ảnh đẹp của bạn bè này nọ thôi đó, thì mình nghĩ là cỡ 1 giờ đồng hồ mỗi ngày là được rồi.
Ờ, bạn đúng rồi. Chuẩn luôn! Đúng, hoặc là chính xác luôn. Nhưng mà, kiểu, nếu mà dùng mạng xã hội cho cái mục đích công việc ấy, thì cũng không, gọi là, nên quá là s tập trung nhiều vào mạng xã hội ha? Nếu mà một ngày 24 tiếng đồng hồ mà mình gần dùng hết tất cả lên để, gọi là, dùng sử dụng qua máy tính á thì cũng không được nhỉ? Mặc dù là, kiểu, đấy là qua mặc dù là phục vụ cho mục đích công việc ha? Và, kiểu, có lẽ là, kiểu, ừm, ờ, bạn nói thì, kiểu, cũng thấy bạn là một người rất là, gọi là, ưu tiên cái cuộc sống ngoài đời thật hơn mà, có đúng không? Thế thì không biết ấy, là một cái điều gì ở ngoài đời thật nhỉ, khiến bạn cảm thấy nó hạnh phúc hơn bất kỳ một thứ gì ở trên mạng?
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Ừm, cũng đúng. À. Ừm, đó là các con của mình bạn ơi, đơn giản vậy thôi. Mình là một người mẹ rồi thì mình thấy là cái việc mà mình chia sẻ cái cuộc sống và thời gian của mình với các con của mình là quan trọng nhất. Bởi vì thực sự thì, à, các con chắc chắn cũng sẽ phải có lúc mình cho phép nó sử dụng những cái thiết bị điện tử, cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà trước khi mà con biết sử dụng những cái thiết bị đó thì nó cần mình hơn, à, nó dành thời gian nhiều cho mình hơn. À, thì mình nghĩ là cái thời gian mà các con còn nhỏ như vậy nè, nó thực sự rất là có ý nghĩa với cả con và với cả mình, cho nên mình rất là trân trọng nó bạn.
Ồ! Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi! Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Có lẽ là, kiểu, khi mà các bé nó vẫn còn bé á, thì mình cũng nên cho các bé, gọi là, tiếp xúc với cuộc sống thật nhiều hơn. Chứ dạo này gần đây là, kiểu, rất là nhiều những cái bé dù rất là bé thôi nha, nhưng mà các bé sử dụng điện thoại rất là thuần thục luôn ấy, gọi là, được tiếp xúc với cả điện thoại từ sớm luôn, nên là cái điều đó nó cũng không hề tốt một chút nào này. Và, kiểu, bạn có cảm thấy ấy, là sau khi mà mình rời xa điện thoại nha, thì, kiểu, bạn sẽ kết nối được với người khác tốt hơn không?
Ừm. Ừm, chính xác. Ừm, đúng rồi, thực sự. Ừm. Ờ, cũng có chứ! Ơ, thực sự thì khi mà mình rời xa cái điện thoại di động rồi thì mình có thời gian mình chơi với con của mình nhiều hơn nè, rồi cũng có thể là mình sẽ có thời gian để mình, ờ, chuẩn bị những cái bữa ăn sum họp gia đình, hoặc là mình có thời gian để mình gặp gỡ bạn bè này nọ, những cái mối quan hệ xã hội của mình nó thật và nó nó có giá trị hơn.
Ừm. Đúng này, ừm. Ừm. Đúng rồi! Ừm, hoàn toàn chính xác luôn. Cũng cảm ơn bạn rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ cho mình với chủ đề rất là hay nha. Cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm, ô kê, hôm nay nói chuyện với bạn cũng rất là vui nè, mình cảm ơn bạn nhiều nha, chào bạn!